Alors moi je fais de la guitare, la ba la basse et de la gui et de la batterie.
Et toi tout seul ou tu es en g heu, tu as tu as un groupe, heu?
Heu, je j'ai pas de groupe, je fais tout, tout seul. Heu, je suis un peu comme lui, en fait. <laughs> Je fais je fais tout sur le l'ordi, heu, avec enfin j'enregistre ma guitare le pour le coup la batterie j'en ai pas donc, heu, j'utilise ce qu'on appelle des VST, des instruments virtuels et comme il fait lui, en fait.
D'accord. <laughs> Ouais? Mmh mh. Ouais, et
Encore lui, non, lui, il a une vraie batterie lui, pour le coup. Il enregistre sa vraie batterie mais après il y a plein d'instruments virtuels, heu
Et tu voudrais peut-être dans un futur, parce que tu tu joues de la guitare par plaisir? Ou tu en fais ta profession?
Ah non, non, non, c'est pas ma profession, j'ai j'ai composé pas mal de morceaux, qui sont disponibles un peu partout. Mais heu, <sighs> c'est un p c'est enfin j'ai passé l'âge je pense déjà, d'une part.
Ouais?
Mais faut et puis, heu, et puis si c'est un projet, heu
On
Rien rien que justement Tip Stevens, quand il en parle, là, il il va faire ce soir, là, ce soir, aujourd'hui, il fait l'Olympia.
Mmh. Mmh mh. Waouh. C'est grand quand même l'Olympia, hein.
Et il y croit pas là, j'ai regardé sa story ce matin elle dit: «Et ça y est, on y est». Heu, l'Olympia c'est ce soir, et après il arrête, pendant il sait pas combien de temps. Ça fait 5 ans qu'il fait que ça, quoi. Il a plus de vie de famille, plus pas de vie personnelle. Voilà, il il a fait, ouais il a sorti 5 EP, c'est-à-dire des des mini albums de 5 chansons. Et
Ouais, il a peut-être peut-être un peu fatigué, envie de se retrouver aussi, quoi. Mmh mh.
et en fait, soit on vit pour ça et on abandonne tout, on abandonne notre famille, on abandonne tout et on essaye que ça marche, parce que c'est pas sûr que ça marche, hein. Soit on fait comme moi, on fait quelques compos par ci par là, heu, et puis et puis puis voilà mais on n'en vit pas. Enfin j'ai j'aime par n'impossible impossible.
Mmh. Après il est jamais trop tard pour se réinventer, hein. <laughs>
Ouais, mais, je pense que et ma femme elle serait pas d'accord. Heu, c'est enfin c'est pas possible. C'est trop, c'est trop de sacrifices, je vais dire: «Bon, maintenant, je vais faire que ça, heu»
<laughs> C'est pas possible. C'est d'accord. <laughs>
Non, non, c'est trop, ça me paraît trop compliqué et c'est donc je regarde, je je vis, heu, ma vie par procuration comme dirait comme dirait l'autre, <chuckles> comme dirait Goldman: «Je regarde les autres faire, réussir, ou pas trop». Parc parce que parce que comme il dit il du dit lui-même, il gagne rien, hein. En faisant des concerts, tu sais, il gagne rien du tout. C'est son travail d'ingé son qui qui qui lui rapporte des sous. Donc c'est c'est fou.
Ouais. Par procuration. D'accord. Ah. Ouais. Mmh mh. <chuckles> Donc il fait ça pour le plaisir en fait, vraiment parce qu'il a envie de le faire aussi, apparemment, selon ce que tu racontes.
Voilà, il oui puisqu'un artiste quand on est artiste, je pense que quand on a on a des choses à dire, on sait pas vraiment pourquoi, en fait. On c'est une espèce de de chose qui est plus forte que nous, faut qu'on le fasse, même si ça rapporte rien, en fait. Ce que les non-artistes
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. mais bon si s
Oui, parfois les non-artistes comprennent pas. Ils «Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi pourquoi tu fais pourquoi tu perds ton temps à faire ça, machin?» «Mais je sais pas».
C'est vrai. Oui, c'est sûr. Ouais, c c'est la façon que tu as trouvé de t'exprimer.